あの、ちょっと相談に乗っていただいて、できれば何かいいアドバイスがいただけたらなと思うんですけれども、お願いできますか？
はい、わかりました。
あの、日中にこう家で仕事をすることがあるんですけれども、その時に、ま、だいたい、ま、昼ですね、昼過ぎぐらいになってくると結構こう眠くなってしまってですね。で、ま、短い昼寝は本当にその後の疲労回復とあとパフォーマンスを上げるのにいいと聞いているので、もうあの、もやもやしながらやってるよりは、ちょっと寝ようって思って、ま、20分とか30分っていうね、時間をこう目覚ましかけてやるんですが、いつも気が付くと2時間とか経っちゃってるんですね。なのではい。そこをね、どうにかして、こう、うまくその昼寝っていうものを取り入れながら、きちんと起きて活動できるようになれればいいなと思ってるんですけれども、何かいい案ありますか？
はい。 うん。 はい。 はい。 ああ、なるほど。 うーん。 なるほど。あの目覚ましはセットしているけれどもってことなんですね？
そうですね。なんかあのパッと起きれないというか、あの知らない間に止めてしまってると言うんでしょうか。
はい。 ああ、なるほど。 で、2時間ぐらい寝てしまっているっていうことなんですね。
そうですね、なんかその、20分ぐらいと思うと、その20分の間に、寝ようって思った時点で、なかなか寝れなかったりしちゃうことがあるんですね。なのではい。
はい。 まあ、ね、そんなす、には寝れないですよね。
そうですよね。そうなんですよ。はい。で、なんかね、ああってもうこう逆にもやもやしながら、寝てしまった時って、なんかこう深く寝ちゃうんですね、多分。
うーん。 はい。 うーん。
なのでよく言うね、あの皆さんが20分ぐらいとか30分ぐらいの短時間の昼寝っていうのは、やはり皆さんきちんとこう寝る寝るっていう状態に入って目覚めてるんでしょうかね？
なるほど。 うーん。ねえ、どうなんですかね。ま、目覚ましをかけていても起きれないぐらいなんで、相当深く眠ってますよね。
そうですね。
うん、例えばちょっと確認なんですけれども
はい。
あの、寝る時ってもう、暗い環境ですか？
大体ソファーで寝てます。
うん。あっ、ソファーでですか。じゃあなんか
明るいところですね、はい。
ね、カーテンとかも別に閉めてるわけではなく。
そうですね。なんか本当に日中の <chuckles> 明るい光の中で、はい、毛布かぶって寝てます。はい。
うーん。 なるほど。 それでも、もうぐっすり眠ってしまうっていうことなんですね。
そうですね。
うーん。 ちなみにどうですか、そうやって昼寝を2時間とかしてしまった時って、夜眠れます？
はい。 夜も、意外と眠れますね。
ああ、じゃあ、夜の睡眠にはと差し支えはないんですね。
そうですね。ただ、なんかそのね、昼寝をしてすっきりするために、昼寝してるのに結局そういう時間で起きると、ものすごいなんか、こう、あの、疲れた感じが逆にあるかもしれないですね。
はい。 うーん、なるほど。 であれば、例えばなんですけれども
はい。
ね、その カフェイン、コーヒーとか
はい。
を寝る前に飲んでおく。
ああ、昼寝の前にってことですね。
はい。
うんうん。
で、ちょうどね、そのカフェインがね 効き始めるくらいの時に、なんかそのめ目覚める時間っていうんですか。
はい。
を、うまく合わせておくと、ね、そのカフェインの覚醒作用と相まって、ね、起きやすくなったりするのかなってね、ちょっと思いましたね。
うーん。 あ、なるほど、ね、今おっしゃっていただいて、そのカフェインの効き始めるってどのぐらいなんでしょうね？
うーん。 いや、どのくらいなんですかね？ちょっとね、私も詳しくはわからないんですけど、ええ、でも多分そういうのって調べればすぐ出てくるのかなって思うので。
<laughs>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 そうですねそうですね。そしたら確かにちょっとカフェインを 使ってというかね、寝る前にカフェインを飲んでみるっていうのも、まあ、確かにいいですね。ちょっとやってみたいと思います。
うーん。 あとは何でしょうね？
そうですね。なんかあの、いつも携帯でその、目覚ましっていうかね、かけてるんですけれども、ま、携帯しか、ま、目覚まし時計みたいなものはないので
うん。 はい。 うーん。
そこを何かこう 工夫したらいいんでしょうかね？
そうですね。なんでしょう？ 例えば、うーん。 聴覚のね、そういう意味では刺激だけだと起きれないっていうことであれば
はい。 ええええ。
あの 電気
はい。
をつけるとか、リモコンで電気つけられるとね、いいんですけど、ね、照明つけると明るくて目に刺激入ってくるじゃないですか？
うーん。 はい。 あ、ま、そうですね。うーん。
うん。 なんで、なんかいろんな五感の刺激を与えてみる。
あ、 はい。 あ、確かにそうですね。なんか、そっか、刺激、音だけだと、もうすぐにうるさいと思って消えね、無意識でも多分、消してしまっているので、そうですね。他の刺激をこうね、ちょっと取り入れるっていうのも考えてみたいなと思います。はい。
うん。 うーん。 そうですね。うん。
うーん。なんかね、その本当に何て言うんでしょうね、短時間の昼寝をおそらくね、すごい心地いい環境で自分で寝てしまうからいけないのかなと、ま、反省しつつ、ソファーがすごい気持ちいいんですね。なので <chuckles> はい。確かに寝るのね、なんかソファーだと、はあ、と思って、なんか1日が終わったかのように寝てしまうので、それもいけないんでしょうかね？
ああ、なるほど。うん。 うんうん。 ね、ちょっと、寝る姿勢を工夫してみるとかっていうのも、あるのかもしれないですね。
そうですね。それこそなんかね、ちょっと
うん。
心地よく、そこまで心地よくないところね、横んなるだけでもきっといいんですよね。
そうですよね。うーん。
うーん。そうですね。なんか、是非そのね、短時間の昼寝っていうのを、ま、うまく活用できるようんなったら、もっとすごい、こう、あの、パフォーマンスとか成果も上がるんだろうなと思うのと、その、眠気に戦うのにちょっと疲れているので、はい、そこはね、さっきおっしゃっていただいた、あの明るさ、五感、明るさとか、あとね、そういう寝る姿勢とかカフェインはもうほんと、思ってはいなかったので、そこはちょっと工夫してみたいと思います。逆にこう、ね、疲労昼寝をしないで、まあ、なんかこう、めず眠気が覚めるようなことって何かありますか？
うーん。 はい。 うーん。 眠気が覚めるですか。そういう意味では、もう、やっぱ、眠い時って、外に出ちゃった方がいいのかなっていう気がしますよね。
はい。 ああ、なるほど。無理にやはい。
そう。外出て、まあ。 ん、あの、ね、日光浴びて、なんか、軽く散歩するとか。
あ、確かにそうですね。もう、その場をいっそのことを離れてしまって、なんかもう、本当にこう、リフレッシュではないですけど、それこそね、さっきおっしゃってた、こう、肌での感じとか、ね、体を動かすっていうのも、まあ、確かにすうん。いいですね。目が覚めると思います。はい。
うーん。 うーん。 ね。あとはどうですかね。あの、ま、お昼過ぎに眠くなるっていう、まあ、あの、多くの人がそうだと思うんですけど、ええと、お昼ご飯とかって食べます？
はい。うーん。 はい。食べますね。やはり、食べた後に、結構、やっぱり、眠くなることが多いかなっていうのも、ちょっと反省点なんですよね。
うーん。 なんで、その、ね、あの、お昼ご飯何を食べるかっていうのも、ちょっと工夫してみる。ね、ちょっと、炭水化物控えめにしてとかね。
はい。 あ、確かにそうですね。炭水化物多いかもしれません。うーん。
うーん。 ね。やっぱ炭水化物を多く取ってしまうと、なんて言うんでしょう、あの血糖値っていうんですか、いや、血糖値がなんか乱高下するみたいな。で、ね、その血糖値がドカーンって下がった時に眠くなっちゃうってよく言いますよね。
はい。 うーん、そうですよね。血糖値のこと忘れてました。はい。そこはちょっと工夫して、ま、確かにね、お腹いっぱいにはならないようには気を付けてはいるんですけれども、ね、やはりそういうところもここまで、ま、毎回眠くなるようだったら考えなきゃいけないなと、はい、改めて思いました。
うーん。 はい。 うーん。 あと、どうですかね。あのそういう意味では睡眠時間、夜の。ちゃんと取れてますかね。
はい。 そうですね、なんかあの、ま、寝るのも遅いですね、割とこう、夜が強いので。なので、そういう意味では、あの、ま、寝てなくはないんですけれども、意外とこう、途中で起きたりとかっていう感じで、眠りのクオリティは意外とそこまでもしかしたら良くないのかなとは思います。言われてみれば。はい。
うん。 うーん。 うん。 あの、何時間ぐらい寝れてますか？そういう意味では。
そうですね、最低でも、まあ、目指すは7時間とかなんですが、あれろくじかんは寝たいなと思いながら、大抵まあ、さ3時間4時間あたりから目がこう何回も目が覚めるっていう感じですかね。
はい。 ああ、3時間4時間ぐらいしか、じゃ眠れてないってことなんですか？夜は。
おそらく最初の深い眠りはそのぐらいで、で、その後にまあ、また寝しようと思って、で、ま、6時間とかまで
はい。
布団にいるっていう感じでしょうか。
ああ、なるほど。そう考えるとちょっと夜の睡眠があんまり取れてないから、昼に長時間寝てしまうんじゃないかなというふうにもね、あのね。
もう単純にね、ほんとそうかもしれません。うーん。そうですね。だからもう、それはじゃあ、もうほんとに夜の眠りのクオリティを上げる努力もすべきですね。
うーん。 で、上げると昼間はね、ほんと20分ぐらいですっきり目覚めることができるかもしれないですよね。
はい。 ま、確かにそうですね。まあ、思ってみれば、ね、夜もほんともっと深く長く寝たいなと、思ってい続けてはいるので、そこをちょっとね、あの見直して、あの改善しながら、逆に昼のパフォーマンス上げていきたいと思いました。はい。なんかすごく気づかなかったことを、たくさん気づかせていただいた気がします。お話を聞いていただいて、どうもありがとうございました。
うーん。 はい。 うん。 はい。 うん。 いえ、こちらこそお話聞かせていただいて、どうもありがとうございました。 はい、じゃあ失礼します。
はい。